بالضبط، هو أصل هو الواحد أ يعني أنا لو جيت أ أعرّف الثقة بما إن إحنا بنتكلِّم عليها بقى لنا شوية، فالثقة يعني أنت شخص بتأتمنه على حاجات كتير مش مُجرّد كلام بس، ده الكلام ده بداية القصيدة يعني، أنت بتأتمنه ممكن يخُش بيتك في مرّة فتأتمنه على أسرار بيتك، أنت واثق فيه، أنت واثق في مشاكلك، لإن برضه الإنسان آآ الإنسان مش طول الوقت قوي، فأنا لمّا بأتمن آآ شخص بتأتمنه على ضعفك، بتأتمنه على مشاكلك المالية، مشاكلك ال العائلية، مشاكلك المجتمعية، كلّ مشاكلك، فالإنسان بيبقى عايز يخرج ب
إمم. إمم. كلّ مشاكلك؟ يعني أنت ممكن لو واثق في حد الثقة دي ما بيبقاش ساعات ليها حدود، مش بتدّيها حدود؟ بتخلّيها مفتوحة لكلّ حاجة تخصّك؟
إمم.